À, bạn ơi bạn, mình thấy á nha, cái buổi sáng của mình á, hình như là nó bị tiêu cực quá, nó bị giống như là hết pin vậy đó, thậm chí là khi mà có pin nhưng mà chưa có được kích pin ừm, kích pin lên á. Và thường á, ừm, mỗi một ngày mình thức dậy á ha, thì mình có cảm giác là rất là mệt mỏi, thậm chí là, ờ, mình thấy nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái công việc, tới cái hiệu suất, tới cái tinh thần của mình luôn. Đó, cho nên là mình không muốn á mình làm sao để mà mình có những cái buổi sáng mà, kiểu, nó tràn đầy năng lượng, nó làm việc được tích cực, tinh thần của mình được thoải mái, được vui vẻ hơn á, để cho mình có thể bắt đầu một ngày mới tốt hơn ha. Ờ, cho nên là, ừm, ờ, mình cũng, ừm, gọi là, đã tìm rất là nhiều cách, ừm, nhưng nhưng mà mình cứ thử, ờ, mình cứ thử một số cách một thời gian rồi sau đó thì mình lại không duy trì nó được. Cái thành ra là cái buổi sáng của mình nó cứ, gọi là, khi lên khi xuống, đó, khi năng lượng, khi thấp năng lượng, ờ, đó, thì mình muốn tìm đến bạn, ừm, để cho bạn có thể chỉ mình số khách nào để mình có một cái buổi sáng mà tràn đầy năng lượng và cũng như là giữ nó cái năng lượng đó cho nó được ổn định ha.
Sao này bạn? Ồ, vậy ấy hả? Ái chà. Ừm, mình hiểu. Ồ, vậy khó chứ? Ừ. Ừm, mình hiểu. Ừm, ô kê, được nè. À, thật ra là cái việc là buổi sáng mà thiếu năng lượng như thế này ấy, đây là chuyện không phải của riêng ai mà thật ra là rất nhiều người đang bị rơi vào tình trạng như bạn luôn á. Vậy thì trước khi thể những gợi ý phù hợp cho bạn á, mình sẽ muốn hỏi bạn vài câu ha, không biết rằng là thì bạn thường thức dậy lúc mấy giờ? Và cái buổi sáng ấy thì bạn có cái thói quen nào thì diễn ra trong buổi sáng không bạn nhỉ?
Vậy hả bạn? Ừm. Ừm. Sao? Ừm, buổi sáng hả? Mình thức dậy tầm khoảng 5:30 á bạn, 5:30, đó, thì, à ừ, ừ, thì, ờ, ừm, gọi là, cái thói quen buổi sáng thì mình nghĩ cũng hông có nhiều, mình chỉ ngồi dậy rồi mình, ờ, tập trung mình hít thở một xíu thôi. Nhưng mà bạn biết hông, có những cái hôm buổi sáng mình thức dậy nha, mình rất là tỉnh táo luôn, còn có những cái hôm buổi sáng mình thức dậy thì mình không có tỉnh táo một xíu nào hết, thậm chí là mình, gọi là, 5:30 mình thức dậy mà thậm chí mà đến 6:00 mình mới bước ra khỏi giường được đó.
Vậy sớm ha. Ừm, rồi. À! Ô kê. Tức là trong cái khoảng thời gian đó thì cảm giác như đầu óc của bạn nó đang bị trì trệ đó, đúng không ta? Vậy thì, ờ, bạn dậy sớm như thế thì không biết là cái giờ đi ngủ của bạn ấy thì ra sao nhỉ?
Đúng rồi, ừm. Ừm, mình á, tầm khoảng là 10:00 tối là mình đã đi ngủ rồi, ờ, và ừm, mình, à, nghĩ là có những cái hôm á bạn, thì, à, mình lại ngủ rất là ngon, ngủ rất là ngon nha, thì sáng thức dậy là cái tinh thần của mình nó cũng đỡ, nó cũng đỡ một xíu. Còn với những hôm là mình ngủ không có được luôn, đó, cảm giác là mình bị mất ngủ, mình bị trằn trọc á bạn. Cái nó nó nó nó ảnh hưởng tới cái, gọi là, cái cái năng lượng của mình vào ngày hôm sau á ờ, mình thấy ảnh hưởng rất là rõ rệt luôn đó ờ.
Ừm, thế là cũng đúng giờ đó chứ. À, ô kê. Ồ. Ừm, mình hiểu. À, ô kê. Ừm, cái này tất nhiên rồi, bởi vì là buổi có một cái việc mà gi giấc ngủ chất lượng, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới tinh thần này, rồi cơ thể và trong cái ngày hôm sau mà, cho nên là có thể à, một phần ở đây của bạn là, cái, a do vấn đề là gặp từ vấn đề về giấc ngủ ha, cho nên là, à, mình nghĩ rằng là có nhiều cái vấn đề sẽ phải xử lý, như là vấn đề về giấc ngủ chẳng hạn. Và lúc nãy thì bạn cũng có nói rằng là bạn đã từng làm một số cái việc để có thể là, gọi là, duy trì cái năng lượng buổi sáng, nhưng mà nó không hiệu quả ha, không biết rằng là bạn đã làm những cái gì nhỉ?
Đúng. Ừm. Buổi sáng á thì mình cũng có á là, ờ, có khi á là mình tập yoga nè, nhưng mà bạn biết hông, cái tập yoga đó ừ, thì, ờ, ban đầu mình rất là thích nó nha, nhưng mà sau cái cảm giác là mình dần mình chán nó quá, cái thành ra là mình hông có duy trì nó được ừm. Cứ mỗi lần á mình tập yoga thì, à, ờ, dạo gần đây mình thường xuyên bị mất tập trung nè, cảm giác là mình tập mà nó không có được trọn vẹn đó bạn ừm.
Rất hay đó chứ. À. À, à, ô kê. Tức là cái hoạt động đó á thì coi như là, à, sau một thời gian thì bạn bị chán, cho nên là bạn mới không duy trì được. Rồi, thế thì, ờ, bây giờ như là bạn muốn hỏi mình về cái câu chuyện là giữ năng lượng buổi sáng thì bạn muốn tập trung vào cái gì, ví dụ như là năng lượng về thể chất này, tinh thần hay là cả hai cái vấn đề trên ha?
Đúng rồi. Đúng, đúng. Mình nghĩ là cả hai, tại vì với mình thì cả hai thể chất rồi tinh thần thì nó đều quan trọng với mình hết, cho nên là, ờ, làm sao để mà bạn có thể là chỉ cho mình á, ờ, tập trung vào cả hai cái năng lượng này nè, để mà mình có một cái buổi sáng nó được, gọi là, được, ừm, ừm, gọi là cho bắt đầu một cái ngày mới nó ở một cái, ờ, gọi là, cái năng lượng cao á bạn ừm.
Mình hiểu. À, tức là bạn không cũng không muốn là, gọi là, buổi sáng nhẹ nhàng đâu mà bây giờ mình phải luôn luôn là có một cái tinh thần năng động, có một cái năng lượng rất là cao. Ô kê, rồi tích cực, bây giờ mình đã hiểu rồi nha. Vậy thì, à, nghe xong thì mình sẽ có một vài cái gợi ý. Ờ, mình nghĩ rằng là, à, cái việc đầu tiên như lúc nãy có nói đó chính là về cái khoản, ừm, cái mặt giấc ngủ đi, thì thực ra là cái khoảng, cái khung giờ ngủ của bạn nó đã rất là tốt rồi, từ 10:00 cho đến 5:30 sáng thì coi như cũng đủ ngủ, gọi là, vừa đủ này, ờ, nó cũng ngủ đúng rồi, cái khung giờ đó là khung giờ, ờ, tức là, ừm, vừa đủ từ 10:00-5:30 sáng, tức là nó rơi vào khoảng độ bao nhiêu nhỉ? Gần 8 tiếng rồi, đúng không nè? Và cũng qua cái khung giờ, gọi là, để cho đấy, qua cái khung giờ là để cho cơ thể và các cái cơ quan ở trong cơ thể nó phục hồi, cho nên như vậy là rất là tốt rồi, thì cái bước đầu này bạn đã làm rất tốt rồi nha, cho nên là hãy cứ yên tâm. Nhưng mà nói về câu chuyện là mất ngủ ấy, thì mình nghĩ rằng, à, trước khi đi ngủ, bạn có thể thử một vài cách đi, như là, à, mình tập thiền này. Nếu như mà bạn không thích thì cũng có thể, gọi là, à, viết ra những cái suy nghĩ xong đầu, những cái đ điều làm bạn lo lắng, đắn đo vào trong ngày hôm đấy, coi như là bạn xả ra hết trên giấy, hoặc là bằng một cách nào đấy, tức là để cho nó cái suy nghĩ, những cái lo lắng nó không còn đọng lại trong đầu nữa. Thì đây cũng là một trong những cái cách để giúp mà mình có thể dễ dàng đi ngủ và có một cái giấc ngủ nó, gọi là, à, nó mượt hơn, nó sâu bạn bạn thấy thế nào?
Đúng, đúng, ừm, tích cực, đúng, ừm. Ừm. Ừm. ừm. Vậy hả? Ừm. Ừm, ừm, đúng rồi, bảy tiếng rưỡi đó, ừm. Ừm, mình hiểu. À, hay quá! Ừm, sao? Ừm. Cũng được, ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm, đúng, đúng là, ờ, bạn gợi ý cho mình cũng rất là hay. Ờ, thật ra á bạn cái trường hợp mà mình đi ngủ á, mình, ờ, gọi là, hông có được ngủ ngon, ngủ hông có được sâu á, thì đôi khi nó cũng do là cái tâm lý của mình cứ suy nghĩ về những cái lo lắng đó, đó. Thì bạn gợi ý cho mình cái cách này mình cũng nghĩ là khi mà mình áp dụng á, thì nó sẽ rất là thiết thực luôn. Tại vì khi mà mình viết ra rồi, thì nó cũng là một cái cách giống như là mình xả, mình bỏ nó ra khỏi cái đầu mình vậy đó, thì nó sẽ làm cho đầu óc của mình nhẹ nhàng hơn, dễ thư giãn hơn, rồi cũng như là dễ đi vào giấc ngủ hơn, cũng được đó, ừm.
Mình hiểu. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ô kê. Vậy thì coi như là mình đã, ừm, ừm, gần như là giải quyết được cái vấn đề về giấc ngủ, thì mình cũng hy vọng rằng là, à, sau đ sau khi bạn có thể xả hết ra những cái lo lắng, thì bạn cũng dễ ngủ hơn và giấc ngủ được sâu hơn, chất lượng hơn nè. Còn nói đến câu chuyện là buổi sáng thức dậy nha, thì mình nghĩ rằng là, nếu mà bạn đã thức dậy được một cái giờ nó, gọi là, cố định như thế rồi, thì sau khi dậy, hãy, gọi là, bật dậy khỏi giường ngay này. Ngoài câu chuyện đấy thì tức là mặc dù nhiều khi nha, cơ thể bạn có vẻ vẫn đang trì trệ, đúng không nè? Nhưng mà mình hãy cố gắng là thôi, ngồi dậy khỏi giường, kéo cái rèm ra, nhìn thấy ánh nắng một phát đã, ít ra là cho cái ánh sáng tự nhiên nó chiếu vào phòng này, nó chiếu vào mắt mình trong khoảng độ 5 phút, 10 phút gì đấy, thì tức là mình đã mình có thể khiến cho cơ thể và cái mắt mình, nó quen với ánh sáng. Cái việc thứ hai, đó chính cố gắng uống ngay một cái cốc nước nóng, gọi là, để kích hoạt cơ thể trong ngày mới, cái việc lợi ích của nước cái nước ấm á tức là bạn uống một ấm nước cốc nước ấm khi mà bạn vừa mới tỉnh dậy, nó có rất nhiều lợi ích nha. Ngoài cái việc là nó giúp cơ thể kích hoạt trao đổi chất, thì nó còn giúp cho cơ thể bạn nó, gọi là, làm sạch độc tố này, rồi là hỗ trợ tiêu hóa với lưu thông máu đúng rồi, bằng cái cách này thì bạn sẽ cảm thấy là ừ, cơ thể tự dưng nó cũng nhẹ nhàng, nó sảng khoái hơn rất là nhiều, bạn thấy thế nào?
Đúng rồi. Ừm, sao? Ừm. Đúng rồi đó. Ừm, mình hiểu. Ừm, đồng ý. Ừm. Ưm, ừm, sao bạn? Vậy á hả? Ừm. Ừm, cũng hay, tính ra á rất là đơn giản chứ, một cái cốc nước ấm vào buổi sáng thì mình thấy đâu có gì đâu mà khó khăn. Và mình không nghĩ á, ch những đơn giản như thầy vậy thôi mà lại có rất là nhiều cái lợi ích nữa thì mình cũng sẽ cố gắng để mà mình thêm cái, à, cái thói quen này, à, mình tập dần cho nó nó sẽ trở thành một cái thói quen điều độ của mình vào buổi sáng luôn ha. Cái này rất là hay đó, ô kê bạn.
Đúng á. Ừm. Ô kê, cái này thì đơn giản nè. Và, à, bên cạnh đó nha, mình nghĩ rằng là cái buổi sáng bạn thức dậy, như là cái thói quen yoga của bạn thì nó cũng rất là tốt, nhưng mà nếu như mà bạn cảm thấy nó chán rồi ấy, thì bây giờ buổi sáng mình có thể, à, thay đổi nhiều bài tập khác nhau đi. Ngoài yoga thì mình cũng có thể là, gọi là, bật YouTube lên này, rồi là có những cái bài, kiểu, dạng như là, ờ, vận động buổi sáng, hoạt động buổi sáng nó nhẹ nhàng, kiểu, dạng như cardio nhẹ nhàng sau buổi sáng ấy. Nó vừa có nhạc này, mình vừa có thể nhìn những cái người trên YouTube nhảy, rồi mình làm theo, thì đấy cũng coi như là một cái cách để mình có thể vận động nhẹ nhàng người, hoặc có những cái bài giãn cơ cũng được. Tức là có những cái bài là nó rất phù hợp với buổi sáng và bạn có thể tìm thấy ngay trên YouTube, cái này cũng rất là dễ để cho bản thân là có ừm, đấy, vận động nhẹ để, à, cơ thể nó được thoải mái hơn á.
Ừm. Ừm, sao? Ừm. Hay vậy, ừm. Ừm. Cũng được. Ừm, cũng hợp lý. Ừm, mình thấy bạn gợi ý cái này cũng rất là hay nha, tại vì nếu như mình tập yoga không á thì mình sẽ rất là dễ bị chán, rồi khi mà mình kết hợp, gọi là, ờ, vận động nè, rồi còn có thể nghe nhạc được nữa, thì cũng h hợp lý, cũng rất là hay đó, cũng ô kê đó bạn, để mình sẽ, ờ, tìm hiểu thử xem sao ha, ô kê bạn.
Ừm. Ô kê nè. Thì đó, à, ngoài ra nha, buổi sáng thì mình, ừm, khuyến khích rằng là, à, bây giờ mình tránh cầm cái điện thoại ngay khi mà bản thân bạn mở mắt đấy, tức là vừa mới dậy ngay, mà sử dụng điện thoại ngay lúc đấy thì mình dễ bị rơi vào cái cảm giác là "ừ, thôi nằm thêm 5 phút nữa, bây giờ mình đang lướt điện thoại thoại này." Đấy là một cái thói quen nó không tốt, ừm, tức là nó đem lại cái năng lượng nó bị trì trệ cho bản thân mình, cho nên nếu như mà có thể thì bạn hãy tránh xa cái điện thoại vào cái lúc mà bạn vừa mới thức dậy như thế. Và ngoài ra có một cái điều cực kỳ quan trọng mà bạn nên chú ý vào buổi sáng, đó chính là phải ăn sáng. Ừm, ăn sáng, tức là cái bữa sáng thì nó rất quan trọng, đúng không này? Nó cung cấp năng lượng cho cả một ngày dài. Nhưng mà cũng phải chú ý về cái chế độ khi mà bạn ăn sáng, tức là bạn có thể ăn sáng đơn giản, nhưng mà nó phải có protein, tức là nó có thể là có trứng này, ờ, hoặc là một cái protein, đơn giản nào đấy như là sữa chua, hay là tới từ các loại hạt cũng được, tức là tùy theo cái, a, sở thích cá nhân của bạn nhưng mà nhất định là phải có protein, nha.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng. Ừm. Ừm. Ừm, cái gì vậy? À! Mình hiểu. Đúng. Ừm. À, ô kê. Ừm, mình hiểu. Đúng là á bạn, bạn để ý mình mới ờ, gọi là, bạn nhắc thì mình mới để ý là cái trường hợp mình ăn sáng đôi khi hông đầy đủ á, thì nó cũng ảnh hưởng tới cái năng lượng của mình trong ngày nữa. Thậm chí là có những hôm nha mà mình ăn sáng hông có, ơ, đầy đủ chất á, cái là buổi, ơ, trưa trưa, xế xế là mình đã bắt đầu mệt. Thậm chí là những khi mà có mệt á mình cũng bị run tay nữa luôn đó. À, mình sẽ phải lưu ý trong cái cái nơi nhắc nhở này của bạn nè. Ô kê, cái này rất là quan trọng nè. Ô kê bạn.
Đúng á nha. Ờ, hiểu mà. Đúng rồi. Đó, thì cứ làm được những cái việc này thì mình nghĩ rằng là buổi sáng của bạn nó sẽ có năng lượng hơn ấy. Và ngoài ra thì như bạn có nói rằng bạn muốn có một ngày mới là tràn đầy sự tích cực mà, đúng hông nè? Thì mình nghĩ rằng bạn có thể là một ngày mới, bạn có thể tạo ra một cái mục tiêu nho nhỏ nào đấy để bạn hoàn thành. Tức là khi mà bạn có thể hoàn thành được mỗi mục tiêu nhỏ, và trong ngày mới thì chắc chắn là bạn sẽ có một cảm giác gọi là thành tựu, đúng hông nè? Thì đây là nó sẽ tạo đà cho cái tích cực của bạn. Và cái việc nhỏ, cái mục tiêu nhỏ được hoàn thành này bạn có thể làm những cái rất là đơn giản thôi, như là buổi sáng mình học 5 từ tiếng Anh. Đấy, tức là tùy theo cái nhu cầu của bạn, 5 từ tiếng Anh nè, hoặc là sáng ngày hôm nay mình sẽ phải đi tưới hoa, t tỉa hoa đi chẳng hạn. Tức là tất cả những việc mà đơn giản, có thể làm gọn lẹ trong một buổi sáng, bạn hãy tạo đấy trở thành một mục tiêu để nó thành động lực cho một ngày dài của bạn. Bạn thấy thế nào?
Ừm. Đúng, ừm. À, ừm, ô kê. Mình hiểu. Ừm. Ừm, ừm, đúng. Ờm, bạn gợi ý cho mình rất là nhiều cái cách, mình thấy cái cách này nó cũng rất là thiết thực nè. Khi mà mình có cái mục tiêu rồi đó, thì mình sẽ có thể là cố gắng để mà mình vực dậy cái năng lượng của mình, ờ, ờ, ở trong buổi sáng đó, để mình theo đuổi cái mục tiêu đó cũng rất là hay. Ô ô kê bạn, ừm. Tính ra là bạn chỉ cho mình rất là nhiều cái cách để mà mình có được cái, gọi là, năng lượng tràn đầy vào buổi sáng ha. Cảm ơn bạn rất là nhiều nè!
Đúng nha. Không có gì nè, mình cũng rất vui là mình có thể giúp được bạn á. À, chào bạn ha!